Emm, 2,5-3 sene kaldım. Sonra savaş çıkınca da zaten buraya geldim ama Rusçayı öğrenmem çok daha kolay olmuştu mesela. Bir 6 ay sonra artık konuşuyordum.
Wow, süper. Hımm, anladım. Hı hı, anladım. İlginç, evet. Uv Rusça, Rusça bence çok daha zor yani gramer açısından, en azından.
Ya farklı bir alfabe olması da, ayrı bir konu.
Yani alfabeyi, hadi, öğreniyorsun yani 2 gününü alıyordur alfabeyi öğrenmek muhtemelen. Ben de, b hani, 2 kez, işte ben, Rus alfabesinde bir kendi adımı yazdım. İşte, birkaç arkadaşımın adını yazdım. A annem, annemin o <chuckles> çok iyi. Sonra zaten hepsi oturdu direkt yani şu an hâlâ daha okuyabiliyorum, hani, eee, Kiril alfabesini, işte ne bileyim. Artistlik yapabiliyorum aslında işte, hani, bi bir şey bilmediğim halde. <chuckles> Mesela nerede oldu en son? Kirli alfabesi gördük de ben artistlik yaptım acaba, hatırlamıyorum.
Ya bir kere bakıp sonra işte evet. Doğru. O kadar zor değil. Anne babamın adını yazdım. Ih. Ben de öyle başladım biliyor musun? Ben de öyle başladım. A! tabii. <chuckles> Evet. <chuckles> En azından alfabeyi biliyorum diye. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yunanistan'a gittiğimde ben şok oldum. Ben onların alfabesini çok farklı sanıyordum. Bir gittim. "Okuyabiliyorum ben bunu, nasıl oluyor?" filan. Çünkü kiril alfabesiyle çok benziyor. Aynı mantık, evet.
Hıı, benziyor. Evet. Evet, evet, farklı ama ama yine de aynı mantık. İşte p falan, p'yi falan görüp oradan <chuckles>
Ama bayağı, bayağı hani %90 aynı diyebilirim. Ben her şeyi okuyordum. Yanımda arkadaşım vardı. "Sen Yunanca biliyorsun da söylemiyor musun bana?"
Evet, evet. Sadece aynen o translate'i kendi kafanda yaptıysan bak bu Rusçadaki şu, bu işte Rusçadaki şu, diye kafana koyarsan dediğin gibi. Oturtursan hızlı bir şekilde öğrenirsin. Evet.
Evet. E evet, evet. Muhtemelen ondan dolayı. Evet. Peki ıh.
Bu da işte hani basit, aynı dildeki, atıyorum işte, market marketse orada "Bak bu market demek." deyip <chuckles> Aynen öyle oluyor. Hı hı.
Evet. Evet. <laughs> Gibi, aynen. <chuckles> Güzel ama işe yarıyor ya. Düşünsene işte mesela Rusça öğrenirken Yunancayla ne alaka? Yunanistan'a gidince senin işine yarıyor, kullanıyorsun.
Evet. Evet, evet mükemmel.
Güzel. Peki başka ne hobin var?
Bak bu cacıki bu, bak bu cacık falan diye. <chuckles>
<chuckles> Sarmaya ne diyorlardı?
Sarmaki. <chuckles> Her şey ki herhâlde bilmiyorum ki ben. Aynen aynen. <chuckles>
Sarmaki. Sonuna, "ki" eklediğin zaman oluyor aynen, baklavaki. <chuckles> Bir baklavaya eklemediler sanırım ki'yi. Olduğu gibi kullanıyorlar.
Eklemiş olabiler olabilirler, inanırım yani.
<chuckles>
Ondan sonra, işte hobi olarak ben, eee, yemek yapmayı seviyorum.
A! Çok iyi.
Değişik ye değişik şeyler yapmayı seviyorum işte. Evet. Evet, atıyorum işte Fransız mutfağı ile çok geç tanıştım ben. Fransa'ya 2'nci gidişimde tanıştım yani o kadar. <chuckles> İlk gittiğimde, eee, yani, yemeğe harcayacak çok param yoktu. Daha böyle öğrenciydik.
Değişik mutfaklar mı deniyorsun? Evet. O kadar. <chuckles> Okay. Hı hı.
O yüzden işte, eee, saçma sapan yerlerde yedim işte. Sonra ikinci gittiğimde fark ettim.
Nasıl diyorum, nasıl diyorum. Evet. Yani ben, hâlâ, sanırım, hâlâ, gittiğimde saçma sapan yerlerden yiyorum bu arada. Hâlâ atlatmamış olabilirim bunu. <chuckles>
Eee, çok şaşırttı beni açıkçası. Evet, evet. Tavsiye ederim yani, şaşırtıcı. İşte, ne bileyim yemeğe yaptıkları, işte, prosesler bilmem neler falan, hani böyle, daha daha bilimsel bir mutfak diyeyim.
Araştırıyorsun da sen, araştırıyorsun da o zaman.

Okay, de burda başladı zaten okey. Tamam anladım. Evet.
Ondan sonra, b evet, evet. Sonra 1 kaşık bal atıyorsun ya da, işte, ne kadar istersen balı. Sonra mikserden geçiriyorsun ve puding oluyor. <chuckles>
Evet. Güzelmiş. Aslında, böyle, eee, protein, eee, seviyesi yüksek bir puding yapmış oluyorsun. Evet.
Evet, ful protein. Aynen ve bildiğin, hani, aşırı lezzetli ve puding yani bildiğin, hani, bunu, işte, tattırdığım insanlar
Evet.
kesinlikle anlamadılar içinde yumurta olduğunu ve puding olarak devam ettiler hayatlarına. Evet.
Ama zaten yumurta böyle bir şey. Yumurtayı kekin içinde de tatlıların içinde de kullanıyorsun. Bir şey, ııı, içinde gidiyor. Sonra da ekşi veya, işte, tuzlu bir tat vermiyor zaten. Benim de böyle tariflerim var. Mesela ben de cheesecake yapıyorum. İşte, protein shake yumurta, yoğurt, tamamen protein içerikli cheesecake yapıyorum. Eee, tam bir gym bro olduğum için, <chuckles> böyle, ııı, <chuckles> benim de böyle tariflerim var ama ben genelde, işte, protein, daha çok protein alabilmek için, böyle, şey üretiyorum. Yoksa gerçekten hobim, hobi diyemem ama, eee, bir şekilde, işte, üretiyorum ben de. Bunlar
Evet, tabii tabii, tabii. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. Süper. Aynen aynen. Çok güzel. Hı hı. Evet evet. Hı hı. Ama aslında cheesecake'e kadar gittiysen aslında bence hobi sayılır yani sonuçta. Aynen. Evet.
Değil mi aslında? Bir taraftan da sayılır. Değil mi? Biraz, eee, doğru aslında haklısın.
Onun bir keyif kısmı da var yani. Tamam evet sağlıklı beslenmek istiyorsun, işte, ne bileyim kalorine dikkat ediyorsun falan gibi şeyler de var ama. Bence, eee, biraz da, eee, şey o, eee, artık keyfe kaçıyor yani. <laughs> Öyle, aynen öyle merak etme, buradayım ben.
Evet. Keyfi de kaçıyor doğru söylüyorsun. Birilerinin bana hatırlatması gerekiyor bunu yüzüme vurması gerekiyor. <chuckles> Ben kendim fark etmiyorum. <chuckles> Peki başka, işte Yani.
<chuckles> Onun dışında, mesela yeni bir dil öğrenmek ister misin? İlginç bir soru sorayım sana.
Yeni gün artık ben, benim kapasitem dil konusunda çok doldu ve gerçekten de Daha gencim gerçi belki ilerleyen zaman Artık karışıyor, <chuckles> evet ve beni çok yordu. Hani, dil öğrenmek h kolay bir şey değil. Çok fazla zaman harcıyorsun. Çok fazla emek. Çok da seviyorum ama artık sanırım ben artık 5. i için gidemem. Böyle bir gücüm kalmadı gerçekten.
Hı hı. Artık karışıyor diyorsun. <chuckles> Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Ya, sen bayağı evet, hadi ben mesela, işte, İspanyolca, Portekizce çok birbirine benziyor yani çok kolay. Gerçekten, hani, yavaş biri konuştuğu zaman ve gerçekten, hani, anlaşmak istediğin zaman hiçbir şey bilmesen de anlaşıyorsun b eee, şeyle bir İspanyol'la.
Evet. Evet. Bu Latin dillerinde böyle bir şey var zaten birini bilen diğerini de biliyor. Mesela bir Portekiz'le tanışıyorsun diyor ki ben, işte, İtalyanca konuşuyorum, İspanyolca konuşuyorum. Hani, bu sanki paket gibi. Bir paketle geliyor. <chuckles>
Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet. Mesela, işte, İtalyanca öğrenmen aynen ik iki ay biraz kassam mesela İtalyanca da öğrenirim.

Evet, enteresan değil mi?
Eee, aş piş az pişmiş et, işte, et 59 dereceye gelince az pişmiş oluyor mesela. O suyun içine el elli dokuz dereceyi koyuyor. Sonra vakumladığı eti içine koyuyor
Aha, böyle şeyleri var. I hı. Evet. Ya, evet.
et tamamen, böyle, pespembe oluyor. Sonra onu çıkartıyor. İşte, pürmüzle üstüne biraz bu, işte, et rengini vermesi için, hani, biraz daha göze, eee, hitap etmesi içer için. Evet. Bir ufak böyle bir pişiriyor. İşte, sonra, ııı, servisini yapıyor falan, işte. Tartar var. O da
"Güzel gözüksün" diye. I hı. Evet. Çok iyiymiş. Peki bunları senin, eee, gözlemleme fı fırsatın da oldu mu?